जी, नमस्कार, कैसी हैं आप?
नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद। अ, एक्चुअली क्या है कि मैं अभी ऐसे ही ना, सोशल मीडिया पे ज़रा-सा स्क्रॉल कर रहा था, तो एक पब्लिक फ़िगर का अ, मुझे कोई कॉन्टेंट मतलब एकदम से फी मेरी फ़ीड में आ गया। तो अ, मैंने ऐसे ही कॉमेंट सेक्शन खोल लिया, तो मतलब उनकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई पोस्ट था। तो कॉमेंट सेक्शन में ना, मैंने देखा कि लोग मतलब वो ही अपनी तरफ से, होता है ना, बातें बना रहे हैं, अज़म्प्शन्स पे अ, बातें कर रहे हैं। अपने मन में कुछ भी ख़याल बना के मतलब उन्हें पता नहीं है कुछ उनके बारे में, क्या है, क्या नहीं है। पूरी बात पता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, जो है, अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, या आलोचनाएँ कर रहे हैं, बिना किसी ठोस जानकारी के। तो अ, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं या जो कलाकार होते हैं, इनकी अ, जो निजी ज़िंदगी होती है, उसके बारे में खुलासा करना कितना सही है? उनकी प्राइवेट चीज़ों के बारे में ओपनली ऐसे बस डिस्क्लोज़ कर देना, कितना सही है आपके हिसाब से?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। अ, हाँ। अ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब अ, ये सारी चीज़ें बहुत ही, मुझे लगता है कि गलत हैं और कहीं न कहीं, मुझे ये लगता है ना कि जो सेलेब्रिटी होते हैं ना, वो खुद चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ़ है ना, वो मतलब लोगों को पता चले कि हाँ, वो बड़े मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि वो खुद चाहते हैं, लेकिन जभी कभी चीज़ें अ, उनके फ़ेवर में नहीं होती हैं या फिर कुछ गलत होती हैं ना, तभी उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मुझे लगता है कि अ, वो जो एक पर्सनल अ अ, स्पेस है ना, खुद ही उन्होंने खराब किया है। मतलब आजकल आपने देखा होगा कि लोग व्लॉग बनाते हैं, अपने घर की पूरी चीज़ें दिखाना, हर चीज़ करना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारे जो कलाकार हैं, कहीं न कहीं अपनी निजी ज़िंदगी का खुलासा खुद ही करते हैं। आपका क्या मानना है?
जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल।